Oye, tengo que contarte algo. Me estoy sintiendo un poco incómodo por una situación familiar que que desde hace tiempo, hace algunos años, pues, ya me está incomodando y la verdad que no sé cómo cómo reaccionar, si si la posición que estoy tomando, pues, es la adecuada o, quizá, debería de ser un poco más flexible. Pero bueno, para que entiendas un poco más mi situación, te voy a explicar, eh, cuál es el punto. Resulta que hace unos años yo decidí, pues, cambiar mi régimen alimenticio y me me volví me volví vegano de un día para otro. Entonces, eh, pues, al principio todo bien. La verdad es que me ha ido muy bien, me siento muy cómodo, eh, he hecho como como que para mí esto ha sido un gran un gran logro en mi vida, porque no fue fácil, te digo que fue de un día para otro, pero no fue como que un día dije: "Bueno, este, ya quiero ser vegano", y el otro día lo lo fui, sino fue como algo que se que nació desde hace varios años y me tomó muchísimo tiempo como realmente decidir a cambiar. El el problema es que cuando estoy con mi familia, y en especial con mi familia que en las en las fiestas como donde nos reunimos todos, pues, te tiendo a recibir comentarios un poco agresivos y y y la verdad que me están me están, eh, pues, afectando, ¿no? No sé, como que siento que los valores que yo que yo tengo y los valores del resto de mi familia, pues, ya no son los mismos. Y esto no es el, o sea, esto es como un ejemplo, ¿no?, pero hay algunos otros puntos que que también refuerzan esta idea, y y no sé, me siento me siento mal, me siento un poco perdido, porque, no sé si yo debería de, quizá no tomarme estos comentarios tan personales o o qué o qué debería hacer y, pues, me gustaría un consejo o alguna sugerencia para poder salir de esta.
Ujú. Sí, claro. Mira, mm, me gustaría preguntarte, eh, ¿con quién tienes más dificultad como para estar de acuerdo? ¿Tienes, o sea, con una persona en específico, o realmente como con toda tu familia en general te sientes de la misma manera?
Eh, pues mira, hay personas en mi familia que aceptan, eh, como que les da igual y no me incomodan, y como que respetan mis decisiones. Y hay otros tantos que, pues sí, toman como parte en en en mis decisiones y y opinan, ¿no? Por ejemplo, pues tengo algunos primos que, bueno, estoy con ellos y de repente, sobre todo cuando hacemos ese tipo de comidas, donde nos reunimos toda la familia, pues hacen comentarios del tipo: "Eh, mm, qué rico qué rico es la comida animal, ¿no? Qué rico es la carne". Cuando yo estoy enfrente, o o: "Qué rico sabe el pollo que estoy comiendo". Todo ese tipo de cosas, eh, que para mí son serias. Entonces, eh, la verdad que me las tomo muy personal, y y bueno, es eso.
<laughs> Mm, sí, completamente entendible, justamente. Si tú ya diste un punto de vista o ya tomaste una decisión, eh, sí es una falta de respeto como esos comentarios, a fin de cuentas, son comentarios pasivo agresivos. Entonces, este, que, obviamente, lo hacen como con otro afán. Eh, tú como justamente reaccionas a este tipo de situaciones, cuando pasan estas cosas, estas estos comentarios o cómo reaccionas cuando, pues, sí, cuando los dicen o cuando te tiran un comentario directo respecto a a este nuevo valor que tú tienes.
Pues, al principio era como que me daba igual, la verdad, no me importaba, incluso a veces, hasta me daba risa, pero cuando son tan tan seguidos y tienden a ser, pues, como tú lo llamaste pasivo agresivos, sí te preguntas como, pues: "¿Qué onda?, ¿no? No no sé, no sé qué estoy haciendo malo yo", porque, según yo, pues, es la mejor decisión. Pero bueno, es eso. Así me siento como que un poco agredido.
Sí, claro, y completamente estás en todo tu derecho de sentirte de esa manera. ¿Alguna ocasión ha habido algún conflicto, o ya como una discusión grave por, pues por esta situación?
Em, no grave. No la calificaría de grave, pero sí ha habido ha escalado un poco en el sentido de que, pues a veces yo también, eh, como cuando me siento muy agredido, pues platico un poco acerca de de por qué lo hago, y ellos reaccionan como diciendo: "Bueno, pero lo que tú haces no tiene realmente ningún impacto, así que no no tiene valor", y de ese tipo de cosas. O sea, que no no, yo no lo calificaría ahí de grave porque al final de cuentas se queda entre nosotros. Pero, eh, sentimentalmente, pues me hacen sentir mal.
Sí, sí, sí, entendible. Y cuéntame, ¿cómo te gustaría que fueran estas reuniones actualmente? ¿Qué te gustaría que cambiara o cómo te gustaría que tu familia, pues reaccionara o fuera simplemente contigo respecto a todo esto? Cuéntame cuál sería como la reunión perfecta, la situación perfecta en donde tú te sientas cómodo, sin sin sentirte atacado. Eh, cuéntame cómo sería esta situación perfecta.
Oye, pues la situación perfecta seríamo sería que nadie comiera carne para mí. Eso sería lo perfecto, pero pues yo sé que en es un poco imposible, así que ¿cómo cómo me gustaría que cambiara? Pues, como por ejemplo, yo soy la única persona que tiene este régimen alimenticio, entonces, me gustaría que quizá estas personas se dieran cuenta, eh, de mi situación y que se esforzaran un poco en en que quizá ofrecer algo algo que no tenga que, que no implique el consumo animal, ¿no? Entonces, por ejemplo, una una no sé, hacer un día un no no te digo que hacer cambiar todo el menú de las reuniones familiares, pero sí quizás ofrecer, pues un alimento para que las personas no se se den cuenta que realmente pues no sabe tan mal, ¿no?, porque la la la mayoría de de de estas personas, pues tiene la idea de que la comida, eh, de origen vegetal sabe mal, o que es de mala calidad, y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que me gustaría como cambiar eso. Que que se dieran cuenta que esto es una opción muy válida y e igual de de rica, pero pues como son muy cerrados de mente. Pues no, no lo hacen.
Okey, okey. Sí, es que, realmente, bueno, cada persona tiene unos valores completamente diferentes, una manera de ser y de actuar, completamente diferentes, y, pues también es de, pues, de respetarse, ¿no? Yo considero que, de primera instancia, podrías establecer tú límites, claros y respetuosos. Eh, antes y durante la reunión. Por ejemplo, tú ya, este, tomaste tu decisión, de de ser vegano, de no consumir ciertos alimentos, estás en todo tu derecho, es completamente válido. Entonces, siento que una opción viable podría ser que tú te acerques con tu familia, que tú hables con tu familia, en el aspecto de que: "Oigan, eh, yo tomé esta decisión. Lo hice por mí, por mi bienestar. Yo me siento mejor". O sea, no tienes por qué justificar tus decisiones, pero no es justificarlas, a lo mejor, es darles como esa pequeña explicación, para que ellos empaticen contigo, para que ellos entiendan tus motivos y tus decisiones, porque a veces las personas se burlan, no por groseros, a veces, se burlan porque desconocen los temas, ¿sabes?, es como falta de información que no tienen. Entonces, que como para comunicarse o hablar respecto al tema, ¿qué van a hacer?, burlarse, que es lo único que conocen. Entonces, siento que si tú les exteriorizas, de una manera empática y respetuosa el por qué lo hiciste, o por qué tomaste esta decisión, puede que empaticen más contigo, y estás estableciendo límites. Así como: "Oigan estos comentarios, honestamente, no me gustan. No me parecen cómodos, porque, pues, de hecho, me siento de esta manera, me siento agredido, me siento ofendido". Entonces, de esta manera, ellos van a comprender, y van a evitar, comentarios pasivo-agresivos, o comentarios simplemente que te molesten y te dis eh, sí, te te desagraden. Entonces, siento que eso podría ser una buena idea, el charlar con todos de una manera tranquila y respetuosa. O no sé qué opines al respecto.
Okey. Okey. Sí, eh, podría ser. Lo voy a intentar, aunque no sé cómo podría hacerlo, porque si establezco estos límites, pues puede sonar como que, la verdad, soy una persona súper, em, cerrada, ¿no? O sea, como decirles: "Hey, yo s yo pienso de esta forma", y siento que esa f sería como una forma de comportarme igual que ellos. Entonces no sabría cómo cómo podría acercarme a ellos.
Pues mira, em, siento que lo importante es abrirte tú a la charla. Ese es como el primer paso, ir con una buena postura. La comunicación siempre va a ser muy importante, siempre es como el paso 1 para todas las relaciones de amistad, de familia, de pareja. La comunicación es muy buena y muy sana. Entonces, si tú te acercas de verdad de una manera muy tranquila. Vaya, o sea, no sé. Están tus papás, está tu familia y hasta te puedes acercar primero con ellos. De que: "Oigan, papás, honestamente, este, no me agrada esta situación, no me agradan estos comentarios", este, así como que se los quiero exteriorizar. Pues porque, a lo mejor, es algo que me lastima, me molesta y yo quiero que todos nos las pasemos a gusto. Entonces, así como yo respeto justamente que ustedes comen de todo o que ustedes tienen estos valores, les pido que hagan lo mismo contigo conmigo. Entonces, una escucha efectiva. Siento que ayuda muchísimo. Te digo todo con respeto, todo tranquilos, y hablándolo así, o sea, no darle como no como si fuera un ataque, porque siento que ahí la conversación puede portarse como en torno negativo. Si uno se acerca agradable, tranquilo, exterioriza bien su punto. Puede que justamente se baje la tensión de del ambiente de todo, y platicarlo. Y te digo, como, a lo mejor, primero con tus papás, luego, a lo mejor, con tus primos. O sea, como poco a poquito, o sea, como con personas o que tengas a tu primo al lado y que: "Oye, esto no me agrada. La verdad, sí me lastima o sí me molesta". Y cada persona, pues, siento que el el platicar como de manera privada y calmada va a ayudar a que tampoco sea un ambiente como general que tú le digas a toda tu familia de que: "Oigan, no me parece y estoy enojado con ustedes", pues no. <chuckles> Entonces, buscar como esos momentitos de de hablar de manera tranquila, agradable. Y tú sabes, ¿no?, a lo mejor, cómo le hablas a tu mamá, y cómo le hablas a tu primo es una manera de convivir diferente. Entonces, buscar la manera, la mejor manera para acercarte a aquellas personas y buscar, te digo, buscar esa empatía y respetar así como como tú respetas. O sea, eh, vaya, dando y dando, ¿no? Si ellos están respetando, eh, tu manera de alimentación, tú también respetar la de ellos, y como basarse con eso, que el respeto es muy importante, y ya considero que esas podrían ser muy buenas opciones.
Okey. Okey. Sí, tienes razón. La verdad es que me he estado tomando como los comentarios muy a pecho, y siempre respondo de una forma también agresiva, eh, pero, pues, sí dejarles como un poco en claro que esas que ese tipo de cosas no me gustan y y, pues, tal vez así podamos tener una mejor relación. Muchísimas gracias por tus comentarios.
No, no hay de qué. Mucha suerte.